Ehm, benissimo, quindi, uhm, secondo me dovresti, ehm, cercare di estrapolare tutte le tue spese. Magari scegli un periodo, non so, di 3 mesi, uhm, 3 mesi è sufficiente perché in realtà forse 6 mesi sarebbe meglio, però comunque tu dovresti, ehm, avere la possibilità di estrarre tutte le spese, ehm, e, ehm, esportarle su un f-file Excel. In questo modo, ehm ecco, in questo modo tu riesci a fare dei ragionamenti perché poi dopo intanto hai un'idea chiara, no, magari ti ricordi anche di aver sottoscritto certi abbonamenti, delle cose di cui ti eri completamente dimenticata
Mhmm, okay, mi piace. Sì, averle sotto mano sì, sì è vero, perché vedi <chuckles> cioè la dimostrazione è che tu mi hai ricordato il fatto del della ricarica mensile del cellulare, avevo completamente di dimenticato questa cosa, quindi potrebbe essermi utile. Magari così, uhm, durante il tragitto, durante il cammino, ho dimenticato sicuramente qualcosa di attivato che magari pago e non sono consapevole neanche attualmente.
E poi incominci a fare dei ragionamenti per esempio quelle che sono le spese fisse, uhm, quindi, mhmm, non so se devi pagare un affitto, hai delle però, a ehm, adesso nel tuo caso quelle che abbiamo già menzionato, le spese fisse, sono appunto gli abbonamenti. Ogni mese ti viene a addebitato, no, una cifra, ehm, poi a questo aggiungi le spese variabili, uhm, le spese variabili riguardano, per esempio, il cibo ehm, non lo so, le le uscite, no, tut eh.
Sì, sì, sì. Sì. Le uscite. I lo shopping.
Okay, anche, ehm, su queste qui ovviamente di nuovo dovresti andare a a trovare delle categorie, ehm, perché dic beni primari e beni secondari. <chuckles>
<chuckles> Eh sì sì, perché io, ehm sì, diciamo che un po' online faccio un po' dei dei guai, dei disastri quando sto soprattutto la la notte nel letto, scorro, scorro, scorro, faccio un po' sai <chuckles> quello che è lo scrolling infinito, scorro, scorro, scorro e acquisto di notte e poi dopo ecco, <chuckles> uhm, ricordo dopo quello che ho combinato durante la notte presa un po' dall'istinto.
Ah! Quindi qui c'è anche un problema di, mhmm, <tsk> acquisto compulsivo? <chuckles>
Un pochino. <chuckles>
È normalissimo questa cosa qui e purtroppo capita a tutti e la tecnologia ci ci ci invoglia diciamo, ci istiga verso determinate azioni. E comunque nel tuo caso n nessuna mhmm, <tsk> niente di da di drastico da d da fare, ehm, però il mio consiglio è quello innanzitutto di avere davvero una visione, ehm, più precisa di di di quelle che sono le tue spese. Ehm, dopo
Sì, forse sì <chuckles> cioè sarebbe giusto perché non non puoi vedere la paron panoramica, 0 proprio.